Allora, ehm, volevo chiederti, uhm, in che modo, uhm, mi p puoi raccontare una storia che sia personale, ma allo stesso tempo anche universale, in che qua e in qualche modo ti ha ti ha cambiato e ti ha segnato?
Guarda, ehm, secondo me, uhm, la scelta sbagliata della mia università è quella che riassume un po', diciamo, tutto e tutti i cambiamenti che ho fatto da lì a a poi il il futuro, no, anche se vengo da un percorso prima dell'università che effettivamente è inerente. In realtà io sotto sotto sapevo che c'era qualcos'altro nelle mie virtù, diciamo.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Ah.
Ehm, io ho fatto il liceo artistico.
Okay.
Sono sempre stata, diciamo, un animo molto, uhm, <smacks lips> non non lo so, non chi non chiuso per niente, poi molto artistico in qualsiasi ambito. Anche nelle cose che facevo son sempre stata molto creativa, quindi il liceo artistico era quello che mi si addiceva di più in un certo senso.
Mh. Chiaro.
E e lo sentivo già dalle scuole medie tra l'altro. Poi è arrivato il terzo anno, in cui bisognava scegliere l'indirizzo.
Mh-mh.
E allora io non ero molto da pittura e e disegno, anche se lo facevo. Ero più da design. Cioè, mi è sempre piaciuto l'ordine, in sostanza, artistico delle cose e quindi ho scelto poi il design, no?
Mh-mh. <chuckles> Ah. Mh-mh. Sì.
Ehm, vabbè, mi piaceva, non mi dispiaceva, però comunque nel mio nell'ottica mia futura, non c'era l'idea di continuare a fare design.
Ah, volevi cambiare quindi.
Sì, volevo cambiare. A me piaceva tantissimo la musica, da morire.
Ah, perfetto. Quindi magari il conservatorio?
Allora, non suono, non suono e non suonavo. So giusto strimpellare un po' la chitarra così, però volevo fare un lavoro con la musica e cercavo qualcosa che connettesse la creatività alla musica, però, mhmm, non mi veniva in mente proprio nessun collegamento. A me piace anche tantissimo
Ah. Mh-mh. Ah. Anche parlando con qualcuno, magari, non sei riuscita i magari durante i corsi, di o di orientamento per per l'università?
Eh, ho tutti gli open day che ho fatto ho fatto anche l'open day di architettura, quindi cioè inerente poi a design, eccetera, però non non avevo trovato niente che mi colpisse e d per cui riuscissi a trovare un collegamento, no? Io ascoltavo tanto la radio e mi sono sempre chiesta come gli speaker arrivassero a mhmm, a parlare in radio, a farlo come lavoro, in sostanza, no?
Chiaro. Mh-mh. Sì.
Ovviamente, per i miei genitori è sempre stata una cosa che: "Ma cosa fai? Ma cosa dici? La radio morirà".
Indicibile, <chuckles> diciamo.
Esatto, cioè proprio al 100%, ehm, e i miei professori spingevano molto che io facessi grafica, perché dicevano che avevo un un buon ordine delle cose, un talento in quella cosa lì, no? Solo che le scuole di di grafica costavano tanto, cioè parliamo di accademie molto costose che si trovano a Milano, quindi sia il prezzo dell'accademia che anche di un trasferimento, cioè, sono costi elevati da sostenere.
Mh-mh. Un talento. Sì. Mh-mh. Certo.
E quindi ho uhm, ho varato su un'altra cosa completamente diversa, perché un'esperienza negativa nella mia vita mi ha fatto capire che a me piaceva comunque io ho sempre fatto sport.
Mh-mh.
Uhm, una professione sanitaria o una medicina.
Ah, e che cos'è che ti ha fatto, diciamo cambiare idea?
Guarda, in realtà era che vabbè, io ho sofferto disturbi alimentari, quindi, uhm, una cosa che mi sarebbe piaciuta era innanzitutto imparare a conoscere ciò che mi faceva paura.
Mh. Certo.
Ma soprattutto, c mhmm, far capire agli altri o a chi aveva passato la mia stessa situazione, uhm, che non c'era nulla di sbagliato in certe cose
Mh-mh. Assolutamente.
e come insegnare a queste persone a a tornare a stare bene.
Ah. Questa, diciamo è un argomento delicato. Abbastanza delicato. Mh-mh.
E quindi Esatto, infatti non entro proprio nello specifico di questa cosa, però volevo fare dietistica oppure nutrizione, con qualcosa del genere, o medicina, perché comunque poi ci sarei arrivata in un certo senso.
No, no. Mh-mh. Ah, ovvio, sì.
Poi esame di maturità, i miei professori, guai al mondo che avessi provato ad aprire bocca su una cosa del genere, perché loro: “Ma no, ma cosa dici? Tu devi fare grafica, tu devi continuare design." Ovviamente i miei genitori spingevano per la parte artistica.
Mh-mh. Okay. Eh, anche loro. Quindi <chuckles> non il figlio medico ma volevano un figlio magari architetto o altro.
Esatto, perché loro vedevano in quel periodo brutto che avevo passato della mia vita, un modo cioè un mio interesse che era momentaneo
Mh-mh. Okay.
ma che poi non sarebbe stato non sarei stata contenta in futuro, no, e
Quindi credevano che tu non avresti potuto poi coltivarlo a lungo a lungo termine.
Esatto. Cioè, per loro era: "Eh, perché stai vivendo questo momento allora, uhm, il tuo animo, la tua voglia di mhmm, di rinascere è paragonabile a quello", cioè loro pensavano questo, no?
Mh-mh. Chiaro sì e tu come hai reagito, diciamo, a questa a questa loro imposizione quasi?
Così poi ho scoperto, eh Mhmm, allora, uhm, mi sono fatta un po', uhm, abbindolare da quello che mi dicevano i professori e loro. Tant'è che poi ho scoperto che esisteva un'accademia che non aveva costi elevati e non era troppo distante da casa mia. Quindi mi sono trasferita nella regione a fianco
Mh-mh. Okay. Ah. Mh-mh
per fare questa accademia. Tu conta che io avevo stavo preparando, mhmm, il test di professioni sanitarie e di farmacia, medicina, mi ero iscritta un po' a tutti e tre. Avevo gli alpha test, scoperta l'accademia, mia madre mi ha spinto talmente tanto in 'sta cosa e anche i prof che alla fine io ho venduto il il libro di professioni sanitarie e mi sono iscritta all'accademia. Sì, follia del momento. Proprio unica, no?
Ah. Davvero? Ah. <chuckles> Eh vabbè okay. Quindi, magari detto dal momento. E come come hai reagito all'inizio, come l'hai presa?
Bene, cioè ti dirò, il primo anno ero molto contenta.
Ah.
Ehm, poi a inizio del secondo anno, leggermente prima, ho iniziato a a perdere diciamo la motivazione.
Mh-mh. Ah, e cos'è che ti ha spinto diciamo a perdere <exhales> la motivazione? Perché, diciamo, posso capire.
Sempre questo desiderio che cresceva del voler aiutare le persone che avevano vissuto la mia situazione e anche perché mi mi ero attaccata molto alla palestra e ho cominciato ad appassionarmi al mondo della palestra no?
Mh-mh.
Però in tutto questo io, mhmm, ascoltavo sempre la musica e la radio, cioè per me, lo dico e lo dirò sempre, la radio è forse la cosa che mi ha salvato di più n nella mia vita, tutto. Cioè, vabbè, a parte la famiglia ovviamente i medici e tutto però la radio per me è stata veramente una cosa importante. Quindi cosa ho fatto: uhm, ho sempre cercato di, uhm, interessarmi a mhmm, a professioni sanitarie, a studiacchiare un po' di là e di qua, mentre finivo l'accademia di belle arti no?
Okay. Mh-mh. Davvero? Mh-mh. Okay, sì.
Quindi mi son laureata alla fine in grafica.
Ah, complimenti. <chuckles>
<chuckles> Grazie. Ehm però ti devo dire l'esperienza dell'accademia è stata sempre positiva, cioè, nonostante perdevo la motivazione, l'arte mi piace e tutto, ho comunque coltivato delle amicizie molto belle che mi porto tuttora dietro e che sono parte importante della mia vita. Ma poi anche situazioni, uhm, lezioni, cose che anche l'aver vissuto comunque per la prima volta fuori casa cioè
Mh-mh. Sì.
non è una cosa da poco. Ero giovane comunque a 18 anni appena cioè, capito.
Certo. Mh-mh, certo sì capisco.
E mhmm, e quindi diciamo che subito ci ho sputato tanto sopra perché ho pensato poi io sono diventata personal trainer, eh, in tutto questo.
Ah, quindi contemporaneamente comunque l'hai portato avanti anche quest'altro percorso.
Sì esatto dopo la laurea ho iniziato a lavorare e nel mentre che lavoravo ho ho studiato per diventare personal trainer e poi ho dato l'esame no, quindi la palestra tuttora è rimasta, ho lavorato in palestra anche oltre che fatto altri lavori per mettermi dei soldini da parte e ho lavorato in pale 2 anni. Successo che, ehm, l'anno sco cioè l'anno scorso ormai 2 anni fa, mentre lavoravo in palestra ho deciso di trasferirmi a Milano. Perché p
Mh-mh. Chiaro. Mh. Mh-mh, quindi alla fine sei ritornata in qualche modo a Milano. <chuckles>
<chuckles> Sì, reta in realtà io ho fatto 3 giri cioè: io sono ligure, sono andata in Piemonte per l'accademia e poi mi son spostata a Milano. Perché a Milano c'era questa famosa accademia che mi avrebbe insegnato a diventare uno speaker.
Mh-mh. Ah okay, quindi
E io sognavo di fare quello da sempre alla fine.
Eh certo e come inizialmente com'è stato per te fare quello che avresti voluto sempre fare?
Allora i miei genitori, uhm, puntavano che io tornassi in Liguria e stando a casa, uhm, studiassi per il test di professioni sanitarie che comunque non è facile però
Mh-mh. Certo.
magari av ce l'avrei fatta o magari l'anno dopo addirittura no, ma per me questo era cioè rimettermi a studiare da capo per me così era pesante perché poi a pensavo: "Eh ma poi quello non basta, magari poi non passo, il test è difficile, ci sono materie che non ho mai fatto." Cioè la vedevo come una strada ormai m
Mh-mh. Certo. Tortuosa, troppo.
Troppo, troppo. E poi c'era sta cosa che io continuavo a parlare di musica, ascoltavo la radio, dicevo ma io voglio fare quello. I miei ovviamente dicevano di no, no? Quindi per convincerli c'è voluto tanto.
Mh-mh. Mh. Per loro, non era concepibile. Mh-mh.
Infatti i lavori che ho fatto ho lavorato al bar per un anno, uhm, poi io ho iniziato a lavorare in palestra subito dopo il bar, son diventata personal trainer perché lavoravo in una palestra di amici quindi anche se non avevo ancora il diploma mi facevano lavorare.
Ah. Okay. Chiaro. E e questo periodo com'è stato, stressante? Oppure diciamo, ehm, l'hai vissuto dicendo "Mhmm, ho un solo obiettivo quindi nonostante magari la stanchezza fisica e mentale devo andare avanti"?
E No, sì e l'ho vissuto come periodo stancante perché quando lavoravo al bar facevo veramente, mhmm, degli orari, mhmm, pesanti e dovevo studia dovevo allenarmi- perché comunque mi alleno tuttora e e fare alcune faccende di casa. Quindi non cioè, era pesante. Però sapevo che sarebbe durato un un tot, perché il mio desiderio era mettermi i soldi da parte per andare a Milano a fare questa accademia.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Chiaro, sì, assolutamen
E sono riuscita a convincerli.
E poi esatto, ti volevo chiedere questo: cioè nel senso, uhm, c'è stata magari c'è stato un giorno in particolare oppure è stata una mhmm, uno svilupparsi della situazione o qualche tua frase in particolare che gli ha fatto cambiare idea oppure la tua convinzione stessa? Cos'è che, ehm, poi loro hanno accettato?
<exhales> Allora dopo tanti litigi e pianti, ti devo dire perché ne ho fatti di piantoni, perché io pensavo che se non avessi fatto quello non avrei veramente trovato me stessa. Cioè, per carità, la facoltà di dietistica e tutto m mi potrebbe potenzialmente interessare ancora ora però, mhmm, mi piace talmente tanto la musica, il mio desiderio era quello che poi ti dirò, non è stata una scelta facile eh, perché io vivevo costantemente con la paura di fare un buco nell'acqua
Mh-mh. Capisco. Mh-mh. Mh, certo. Mh-mh.
mhmm, andare a spendere tanti di quei soldi- perché comunque vivere a Milano ha un certo costo
Certo.
che avrei buttato via. Perché ho detto: "Se non arrivo da nessuna parte poi che cosa faccio", no?
Mh, assolutamente. Assolutamente sì e quindi, ehm, diciamo loro hanno capito che effettivamente eri centrata ed era quello il tuo obiettivo poi.
Sì anche perché comunque io, uhm, ho dato tutti gli esami dell'altra facoltà lavorando e tutto in cioè non in ritardo, comunque nelle giuste tempistiche e quindi nonostante io volevo mollare quella facoltà e loro lo sapevano, uhm, hanno riconosciuto il mio impegno oltre che desiderio di fare raggiungere i miei obiettivi, che ho portato avanti nonostante non mi piacesse o comunque non mi appassionasse. Dire piacere non piacere è tanto, non mi appassionava, cioè non c'era quel quella cosa che ti trascina no, esatto. Cosa che ascoltando la musica invece eh, figurati, sentendo gli speaker parlare era i la mia breccia nel mio cuore capito? <chuckles>
Mh-mh. Sì. Ah, okay. Non non eri coinvolta. Mh-mh. <chuckles> Certo assolutamente e ora mi viene spontaneo chiederti: ehm, poi hai iniziato con l'accademia e soprattutto come si è sviluppato il tutto?
Eh sì poi ho iniziato l'accademia, l'ho finita, bene diciamo. Adesso sto vabbè lavoro in radio da ho iniziato a lavorare ho vist ho avuto questa fortuna di lavorare in radio già il primo anno di accademia perché ho trovato un aggancio.
Mh-mh. Ah.
Attualmente lavoro in radio tutti i giorni
All'interno dell'accademia oppure a all'interno dell'accademia oppure diciamo all'esterno?
Ehm Esternamente esatto. Quindi poi da quella radio lì sono passata in un'altra radio. Ora lavoro tutti i giorni come speaker in una radio tengo un programma mio.
Mh-mh. Ah, bello, molto bello.
E E beh continuo a fare la personal trainer però online.
Mh-mh, okay.
Quindi ovviamente eh, il campo della radio non è facile. C'è tanta gavetta da fare tutti gli anni e soprattutto lo speaker poi viene impegnato per 2 ore al giorno, 3 ore al massimo quindi devi sempre affiancare un lavoro. E quindi ho messo insieme 2 cose che alla fine mi mhmm, cioè adoro la radio e
Certo. Mh-mh. Però adesso sei soddisfatta.
Sì. Cioè ti posso dire che alla fine di questa storia cioè, il consiglio che darei a una persona che si trova in questa situazione è: non perderti d'animo uhm, e ovviamente vai a fare quello che ti piace. Trovalo un modo perché se no poi avrai la il rimorso per tutta la vita.
Mh-mh. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Guarda, mhmm, è stata una chiacchierata veramente interessante e mhmm, ed esaustiva. Hai risposto a tutte le mie domande e per questo spero di di risentirci presto.
Guarda ehm, mi ha fatto stra piacere anche a me perché nonostante poi la situazione possa diventare universale però è comunque vissuta da te in prima persona quindi cerchi no di di poi far trasparire qualcosa anche che sia positivo per gli altri. Ehm, però penso che ad oggi non ho fatto veramente scelta migliore nella mia vita a a compiere quest'atto e ne sono veramente felice quindi ti ringrazio per avermi ascoltata perché per me è stato veramente prezioso.
Mh-mh. Certo. Certo. Assolutamen Mh-mh.